Oye, ¿y de pronto tú sientes que el celular controla tu día o t o tienes algún límite o o de pronto no no haces nada sin sin estar todo el día con tu celular en la mano?
Uh, buena pregunta. La verdad que, siento que el celular pues sí controla más de lo que me gustaría admitir. A veces sí me digo a misma que, pues, que solo voy a revisar una notificación o un mensaje rápido, y cuando me doy cuenta, pues ya pasaron como 20 minutos escroleando sin sentido, a veces hasta 2 horas y es como en automático, ¿no? De que apenas hay un momento libre y pum, ya estoy en el teléfono sin darme cuenta.
Ajá. Ajá. ¡Ay! Ajá. Oye, ¿llevas muchísimos años usando el celular? O sea, ¿desde que naciste ha formado parte de tu vida o o o o empezaste a usar celular? ¿A qué edad empezaste a usar celular? ¿Ya existían celulares cuando naciste?
Eh, sí existían los celulares cuando yo nací, eh, pero no eran así de esos, pues que como pantallas que para jugar videojuegos tenían dibujitos así como sin color. Y sí, era de que yo miraba así mis amigas que tenían teléfono en la primaria y yo era de, ¡ay, quiero un teléfono!. Pues le decía a mi papá y me decía de no, estás muy chiquita, y yo creo por eso, yo mi primer teléfono lo tuve como hasta los 14 años, que ahorita en estos tiempos ya la mayoría, pues mis sobrinas, por ejemplo, le dieron su teléfono que a los 8 que a los 10 años, pero porque ya es como que ya son raros los niños que no van a la escuela con un teléfono, y sí son de que, por ejemplo, mi sobrina de que como no le dieron su teléfono a los a los 8 años así rápido, eh, sí se burlaban de ella de que ay, que eres la única que no tiene teléfono. <chuckles> Entonces sí, eh, ya ahorita como que ya no puede vivir esta esta, en este tiempo los jóvenes siempre suelen tener ya un teléfono y pues le demandan hasta a los papás que le compren uno, y antes no es no era tan fuerte. Sí, yo vivía ajá, o sea, yo me nunca le reclamé de por el teléfono porque como yo tenía, eh, pues videojuegos en mi casa, consolas y el teléfono, pues era para lo que era un teléfono para, pues, para marcarle a mis papás si ocupaba algo, pero pues estaba chiquita. No le vi necesidad a nada de eso.
Ujú. Ujú, ujú. Ujú. Ujú. Okey. Ujú. Ujú. Guau. Ujú. Ay, no. Ajá. Claro. No sucedía. Ajá. Ujú. Ujú. Claro. Oye, y en este momento, bueno, en la actualidad, ¿utilizas el teléfono, eh, también para el trabajo? O bueno, ¿trabajas?
Pues sí, actualmente, pues, trabajo remoto y sí lo utilizo mucho, pues eh, para checar mis correos en la mañana y también es un problema de que, en cuanto me despierto y ya es lo primero que agarro es el teléfono, me pongo a checar s si tengo notificaciones, qué mensajes, me pongo ahí a estar en Instagram viendo las historias y pues, pasó un buen rato, ¿no? Y ya hasta el final de eso, pues ya checo mi correo, si tengo correos del trabajo y ya es cuando pero, o sea, paso mucho tiempo en el teléfono y, as ah, asi mira, personas que sí también baja jueguitos al teléfono <chuckles> también.
Ujú. Claro. Ajá. ¿Y cuál? Y Wao. Oye, ¿y cuándo te diste cuenta de esto? O sea, ¿en cuando empezaste a a bajar muchos, jueguitos, aplicaciones? O sea, ¿cuándo empezas cuándo te diste cuenta que, ya de pronto el celular ya estaba como marcando, tu ritmo de vida?
Mm, siento que ya, pues, ya llevo años y como también tengo la facilidad de que trabajo remoto, nunca lo miré como algo malo, porque, yo ponía mis horarios, so era como si mientras yo estuviera cumpliendo, pues, con lo que me pedían del trabajo, eh, mis rutinas de hacer ejercicio, comer a tales horas, no sentí como que me estuviera afectando en, el tiempo que uso el teléfono. Y por eso yo creo que hasta la fecha no he dejado de usarlo mucho, pero pues, también de estar en el teléfono me cambio la computadora también a estar jugando videojuegos y luego el teléfono, entonces, sí puedo llegar a tardar, yo creo que más tiempo en la computadora desde que lo agarro, desde que llego al gimnasio, desde las 6:00 hasta la 1:00 AM, a veces ahí jugando y pues, se pasa rápido el tiempo.
Claro. Ujú. Wao. Ay. Ajá. Oye, ¿y has notado que este, control, digamos que tiene el celular sobre tu vida, sobre ya también tu trabajo, ha afectado de alguna forma a cosas cotidianas como, tus relaciones con tu familia, o tal vez dormir? Que estás a punto de querer dormir y y dices: "Ay, no, bueno, otra vez voy a ver la pantalla para ver si, ¿quién publicó algo?". No sé, ¿has notado esto, que afecta ya?
Pues Sí me ha afectado en la parte del sueño, yo creo que más que nada porque sí voy, me acuesto, ya es como que la 1:00 de la tarde, pero como estoy ya bien acostumbrada a que me acuesto y todavía sigo checando el teléfono viendo videos o a veces me pongo a leer un libro y estoy ahí, eh, con el teléfono, pues ya hasta a veces que me he llegado que sin darme cuenta a las 2:00 de la mañana y es cuando ya me da sueño es que lo lo quito porque ya me estoy durmiendo, no porque quiera dejarlo.
Ujú. Guau. Ajá. Cla ah, okey, entonces, pero hasta este momento, ¿no has considerado que ya de pronto es muchísimo el control que está ejerciendo el celular sobre tu vida? O sea, ¿todavía podrías seguir como usándolo usándolo o o o o sientes o qué tiene que pasar para que de pronto ya digas ya esto ya está afectando demasiado a mi vida, no?, estoy toda el día metida en la pantalla.
Ajá. No, pues sí, sí, me he dado cuenta así de que me ha estado afectando, y lo peor es que ni siquiera siempre lo hago porque necesite algo, ¿no?, de que a veces solo por costumbre o porque no sé, el silencio se siente raro así de como que sin estar viendo algo y pues me pasa mucho así, pues, de que cuando me levanto o justo antes de dormir, pues abro el celular un ratito y pues termino ahí un buen rato, entonces sí, sí sé que sí me está afectando y sí, como que quiero como que implementar algo para pues mejorar en esa parte, pero todavía queda como que en pes en pensamiento de que todavía no he buscado nada, pues para mejorar esa área.
Ujú. Ajá. O sea, no has implementado nada aún. Oye, entonces, ¿no sabes de algún? Bueno, no sé si has, em, intentado hacer algún truco, algún tip, no sé, poner algún horario en el que digas, okey, solo lo voy a usar de tal a tal o de pronto, eh, bloquear, se bloquee, eh, ah, el teléfono y decir bueno, no, no decir si se bloquea, pues ya no lo puedes usar. Eh, o o o o estas trampas que hay o aplicaciones que hay para que no uses tanto el celular, ¿tú te las saltas?, y dices bueno, ni modo, le voy a quitar el bloqueo y voy a seguir.
No. <chuckles> No, lo único que sí he hecho es cuidarme la vista, así de que, como uso mucho tiempo las las pantallas, sí tengo mis lentes especiales que contra reflejos, computadoras, eh, mi teléfono de tal ya después de cierta hora se activa el modo nocturno y ya se pone, pues, la pantalla amarilla. Las pantallas de la computadora también son especiales, ovaladas y todo así, como para porque, o sea, me cuido, pero sé que está mal, pero estoy implementado cosas para que no me, pues, no me llegue a afectar tanto.
Ah, okey. Ajá. <chuckles> Ajá. Ujú. Eh, ah Sí, eso, eso iba a comentar. O sea, más bien, ¿lo que lo que estás haciendo es como dar, mm, o sea, alimentar, digamos tu tu adicción al celular?
<laughs> Sí. Pues sí, se podría decir que sí, a cierto punto, ¿no? Porque estoy viendo cómo poder use usarlo más sin que me vaya a afectar, pues. <laughs>
Guau. <chuckles> ¡Guau! Okey. ¿Y e y en tu familia no te ha afe ha afectado? No sé si algún familiar o, ¿no?, te ha dicho: "Oye, este, ¿ya vas a dejar la pantalla y hacernos caso?". ¿No no te no se no has tenido algún problema?
Eh, bueno, ahorita estoy casada y pero, pues, mi esposo también es así de que le gustan los videojuegos, estar en la computadora, pues, también muchas horas y a veces trabaja remoto, a veces no. Pero sí como él también es igual que yo, creo que por eso no hay tanto problema, porque a los dos nos gusta, pues lo mismo, y él de que llega, pues, también está en su computadora, yo también, pero si no por si nos metemos a hablar con nuestros amigos, pues, que tenemos, eh, amigos en común y eso, estamos en llamada los dos ahí hablando con ellos, pero, pues, cada quien en su cuarto con su computadora, así que, <chuckles> no sé.
Ajá. Ujú. Guau. Ajá. Guau. Qué impresión. Oye, entonces, ¿no consideras que que esto pueda llegar afe afectar a tus relaciones personales? Porque me dices que, bueno, que tu esposo también lo hace y y cada uno por su lado está en sus pantallas metidos ¿y ustedes cuándo se comunican?
Eh, pues, a la hora de cenar siempre tenemos como que un horario, vamos a cenar juntos, eh, comer.
Ah, eh, sería, digamos, el límite, ese sería como tu límite, bueno, su límite familiar, con l contra las contra al contra el la invasión de las pantallas, digamos.
Ajá. Y pues también cuando vamos a hacer ejercicio, eh, yo soy que mis pues ya sé que me distraigo mucho. Entonces yo no me llevo el teléfono, lo dejo aquí.
Ah, okey. Bueno, sí tienes entonces estos límites, o sea, ¿cuáles cuáles tienes entonces? El el cuando van a comer cuando van a comer juntos, no sé u es una regla, no se utiliza celular, cuándo van a hacer ejercicio, ajá, ¿cuál otro?
Ajá. Pues también tengo una perrita. Entonces, eh, cuando la saco a pasear, eh, mi perrita es muy escandalosa, eh, le gusta ladrar. Entonces, sí tengo como que est estar enfocada en ella, de que no vaya a estar acercándose a otros perritos y eso, porque con las personas es de que no ni ni les hace caso, pero pasa un perrito y se pone loca, a ladrar y tengo que controlarla. Entonces, sí me llevo el teléfono, pues porque salgo de casa, pero sí, no me da tiempo como para estar con una mano con el teléfono y con otra la perrita, no puedo. Entonces ahí es una como media hora de que le doy la caminata y hace su ju sus quehaceres. Entonces, ya ahí también.
Ujú. Guau, claro. Ajá. Ajá. Claro. Entonces bueno, ya. Ujú. Oye, ¿y qué te lleva a usar tanto el teléfono? No sé, si alguna vez has pensado que si no estás en línea, o conectada o contestando un correo, un mensaje o hablando con alguien, ¿te vas a perder de algo? O, ¿por que es que estás todo el tiempo, eh, conectada?
Eh. Más que eso de redes sociales, que sí soy de ver, eh durante el día, pero soy más como de ver videos y de estar leyendo. Me gusta mucho leer y siempre estoy leyendo, leyendo, leyendo y y si me gusta una historia y no me la me la tengo que terminar y puedo pasar horas <chuckles> y no, lo único que me puede como que cortar, es irme a la computadora. <chuckles>
Ujú. Ah, Okey. O tal ajá. O sea, digamos leyendo, pero, ¿en en en Kindle o leyendo algún libro?
No, nen en el en el celular. Sí, o sea, libros, eh, historie historietas, mangas de todo. O sea, de todo. Leo de todo. <chuckles>
Okey, ¿y puedes, y y y y con la con la pantalla tan pequeña puedes leer libros?
Ah, no, libros no. Eh, aquí nomás lo que llego a leer a veces son fanfics, que son como historias ficticias de personajes de series o algo que pues escriben las fans. Esos sí los leo en el teléfono, pues porque no es necesario, pero también tengo una tablet, un iPad, eh, pues ya grande. Entonces ahí ya puedo leer mejor si leo un libro o algo.
Ah. Ajá. Ah, claro. Ajá. Ah, qué interesante. Oye, ¿y cuánto cuánto es el tiempo máximo que has estado sin usar alguna pantalla?
Uy, <chuckles> yo creo que <chuckles> nomás cuando voy a México a ver a mi familia, que es cuando pues es tengo que pasar tiempo con ellos, claro. Y en navidad y eso sí, dejo mi teléfono ahí un rato y ya, así pues que se ponen a cantar karaoke. Que los dulces, la piñata, la comida y ese tiempo sí lo dejo ene en la casa. Porque pues yo me conozco y pues sé que me voy a poner ahí, estar checando el teléfono sin poner atención. Pero mis sobrinas, por ejemplo, ellas sí ya es un caso, pues más grave <chuckles> que yo. Yo creo desde jóvenes, sí. De que pues eh, de que le dicen de que: "Hey ya pasa tiempo con la familia. Ponte a hablar con ellos, con tus primas". Y sí le quitan el teléfono a mi sobrina y se pone loca, se enoja con todos. Parece que todos le hicimos algo y le quiero hablar y de que: "¡No me hables! ¡Y que no voy a hacer nada hasta que me regresen el teléfono!" Y todo de <chuckles> y yo pues yo no estoy tan grave. Al menos <chuckles> no sé.
Ujú. Mm. Ajá. Ujú. Claro, ¿no? Ajá. Ah, ¿más grave? No, bueno, ajá. Mm. Claro, claro. Claro. Oye, y y y con esta gravedad que ves ya con tus sobrinos, con tus familiares en el uso del celular, ¿has pensado en alguna estrategia que te ayude a ti, a tus familiares? No sé, tal vez probar el modo no molestar, desactivar las notificaciones. Eh, ¿algo? Eh, no sé, usar las pantallas en escala de grises. ¿Algo?
Eh, pues sí, fíjate que, por lo mismo ya tengo siempre mi teléfono en silencio, de que ni en vibración, siempre está en silencio y no me llega ninguna notificación de ninguna de ninguna aplicación y ya solamente cuando entro a la aplicación es cuando checo ya todo de como, eh, de una de lo que me llegó, si me mandaron mensajes y eso, pero siento que si no, antes sí me me no sé, me daba mucha ansiedad de estar viendo notificaciones cada ratito y me dan ganas de estarle picando y viendo, y viendo, y viendo, pues, aunque no era como que nadie importante.
Okey. Ah, qué bien. Ajá. Ah. Ajá. Ajá, ajá. Claro. Claro, claro, oye, y, ah, en en tu casa, ¿hay algún lugar en donde prefieras no usar el celular?, no sé, en el baño, cuando te bañas, no sé, o siempre llevar el celular o tal vez también sería un poco un límite, ¿siempre llevar el celular a todos lados, es como una regla para ti?
Pues sí, suelo llevar el teléfono a todos lados y me baño hasta a veces de que meto el teléfono, pero para poner música o algo de que, por si tardo mucho, ¿no?, pero sí, yo creo que sí es muy importante en mi vida y a veces de que he llegado a la conclusión de que no quiero salir a un lugar que esté muy alejado de la ciudad, porque sí no hay internet, me va a dar algo, de que sí vamos a un bosque o una como que playas que no tengan internet, sí, no sé, no sé, o sea, no lo no lo he intentado, pero siento que me afectaría, no sé.
Ujú. Ujú. Guau. Ay, wau. Tal vez intentar un poquito más de reconectar con con la vida sin tanta elec, eh, eh, el, cosas electrónicas, pues, mil gracias por todas tu por todas tus, eh, tu plática.
Mm. No, pues, gracias a ti, la pasé muy bien hablando de este tema y, pues, hasta luego.